はい。なるほど。
え、その方をもう、う瞬間に指して「ない さんどう思いますか？」っていう風にその方に聞いて、すで「ああ、実は私もそう思うんです」みたいなことを言うのもありかもしれませんよね。
うん。 うん。あ、ほんとですね。なんかね、あの、その意見をお伺いして、そのアドバイスをお伺いして、今思い出してたんですけど、あの、そう上手にそういう風に、あの、皆さんの意見をあの、引き出す方、いらっしゃって、で、あの「では何々さんどう思われますか？」っていう風にあの、聞き返した時に、はぐらかす、自分の意見
うんうん。 うんうん。 あ、はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。
とか、あの、みんなもはぐらかすし、あの、む他の方もはぐらかすし、で、結局意見が出なくて、で、あの、結局言ったのって私だけだったみたいなことだとか、そういう場合も多分あったなっていう風に思ったり、なんか、すあの、そういう時ってなんか損した気分になっちゃって、そういうのもありあったなってちょっと思い出したんですけど。うん、なんかグループで意見が言うのってやっぱり難しいですけど、まあ、その、バランスよく、少しずつ自分の意見もそういう風にあの、まあ、聞くことからスタートして
うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、うん。 うん。 うん。 ああ。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。
やればいいですね。うんうんうん。
そうです。うん。そうでで、あの、そのグループの中に必ず、意見を言いたい方ってのはいますので、ま、その方を見つけて「先にあの、どうですか？」っていう風に声をかけてみると、意外とね「いやいや、私はこうですよ、ああですよ」っていう意見が、あの、どんどんね、出てくるかもしれませんしね。うん。なので、もううん、是非是非、もうそういう時は、あの、聞き役から始まって、あの、聞き役のリーダーになるぐらいの気持ちで、あの、望まれたらいいかと思います。
うん。 うんうんうんうん。 うん、うーん。 うーん。うんうんうん。確かに。 うん。 うんうん。 そうですね、まずはそれからスタートして、あとは、あの、様子をまあ、伺いながら
ううん。うん。 うん
まあ、活発な話し合いができるように、前向きにそのグループに、あの、関わると良さそうですね。
うん。 うん。きっとあの、皆さんね、あの、聞いてくれる人のことは多分好きだと思うので、あの、うん、是非、あの、リーダーに、聞き役のリーダーになってみてください。うん。はい。
うん。 うんうんうん。 ああ、分かりました。今日は助けてくれてありがとうございました。
あ、お話聞かせて頂いてありがとうございました。